آه عدّيته بصراحة. بُصّ، أصل أنا أنا باعرف من زمان أعمل اللي هو أنا باعمل أكْل من زمان يعني، اللي هو مثلًا آه أعمل الخلطة بتاعة المحشي ديّة و و واعملها في بعض و واخلّي طعمها حلو، آآ، أبقى باغسل المواعين وباعمل حاجات حواليهم، أقعد معاهم وهُم بيعملوا. فأنا ما كنتش بالِفّ المحشي. ممكن أعبِّي مثلًا لو بتنجان أو حاجة من اللي بِتتعبَّى ديّة أعرف أعملها، إنما ال الكرنب أو ورق العنب اللي بيتلف ده صعب كان صعب عليَّ.
يعني بتقول لِك آه. فاهمِك فاهمِك. ف بس أنتِ ضرو ضروري بُصّي، ض ضروري أنتِ تتعلمي ضروري تتعلمي المحشي من ماما، لأن أنتِ بعد كده هتفتحي بيت وهتبقي أُم برضك عشان تعملي لولادِك ال
إمم. ما هي ماما بتقول لي كده برضو والله، بس إيه، آآ، ف بس أنا باقول لها: "يا ماما ساعتها هخلّيكِ تعملي لي حلّة وتجيبيها. كُلّ مَرّة تيجي تعملي محشي، هخلّيكِ تعملي حلّة وتجيبيها.".
آه. وماما هتفضل تعمل لِك وأنتِ متجوزة، طَب وده جوزِك هيتحمل كده، ده ممكن ي يضربِك أو كده ويقول لِك لأ ما ينفعش، أنا <laughs> يعني هي <laughs> وهي هتفضَل ماما سنداكِ وأنتِ وأنتِ عندها كمان، ويا عيني إن هي اللي عَمّالة تعمل محشي.
<laughs> لأ يضربني! لا طبعًا. مش للدرجة دي يعني. <laughs> أ و وبعد ما نمشي من عندها. على فكرة ده كلّه كده يعني، آآ، معظم اللي حواليَّ كده. أيوه هي ست الحبايب فعلًا. آآ، كلّه كده يعني معظم اللي حواليَّ مش يعني من البنات مثلًا، اللي هُم مثلًا متجوزين بقى جداد وكده، <tsk> فبيبقوا متدلعين منين هيجيبوا محشي و ونقلِب الدنيا وكده. آه إحنا بنحبه وأكلة جميلة وكده. بس لأ، ي يقولوا إيه ما يخلّوا مامتهم بقى تعمل لهم، حماتهم تعمل لهم اللي هو الحلّة. هُم ممكن ي يقعدوا يساعدوا، إمم.
لأ، ده يعني حقيقي هي ست الحبايب. ده مش مش ح أنتِ بتقولي استني حم حم بتقولي حماتهم تعمل لهم حماتهم تعمل لهم وحلّة. لأ، ده كده مش هتعمل لهم، ده كده هتلبّسهم الحلّة.
آه. <laughs> لأ والله. والله ماما بتعمل ل لمرات أخويا. والله العظيم ماما بتعمل لهم معانا. لازم كُلّ واحدة فيهم، بتعمل لكل واحدة فيهم حلّة والله لازم، م من كُلّ نوع حلّة.
ح يعني حماتهم، إزاي! <laughs> ده تبقى حماة طيبة دي أكيد. لأ، لأ، انتم حقيقي أسرة طيبة وأسرة كويسة خالص. كون إن الحماة تعمل لمرات ابنها أو مرات أو جوز بنتها الأكل وكده، ده دليل على فكرة على فكرة إن أنتم أسرة طيبة ما فيهاش اللي هي اللي هي الصورة النمطية بتاعة الحماة، اللي هي بتبقى إيه، شريرة ده ما
إمم. لأ الحمد لله الدنيا ما بيننا كويسة الحمد لله كتير يعني والله، الحمد لله. يا رب اللهم آمين.
الحمد لله، ربنا طبعًا ي ربنا يديم عليكم المحبة، ويديم عليكم الفكاهة والمرح دايمًا اللي أنتم بت اللي اللي اللي اللي ب بيحيط الأكلة الجميلة، اللي هي أكلة المحشي. طَب يا ترى في أكلة تانية غير المحشي مثلًا؟ يعني أنتِ كده اتكلمتِ عن المحشي بطريقة كأن
أيوه يا رب. إمم. المكرونة بشاميل.
آه، آه المكرونة. احكي لي عنها بقى وعن طقوسها، هل ليها طقوس برضك في عمايلها وكده والّا إيه؟

أيوه، فهمتِك، فهمتِك، فهمتِك. طَب الملوخية طيب؟ وأي
إمم، إمم. والبامية باحبّها جدًا، وب باحبهم جدًا والبامية أصلًا أنا لسّه لسّه امبارح آآ ه خالو كان عندنا، فبعدين هو بيقول لي بقى: "أنتِ ما أنتيش شاطرة" ومش عارف إيه وكلام من ده، فأخويا رَد قال له: "إزاي بس؟! ده أنت أحسن طاجن بامية باللحمة تاكله، تاكله من إيديها."
أيوه. باللحمة الضاني بقى. <laughs> لأ يعني
آه. واللحمة عمومًا، اللحمة الموزة مثلًا، أي آآ في أنواع لحوم كده بتبقى حلوة باعرف أعمل بيها برضه، مش لازم ضاني. بس هي فعلًا الضاني بتحلّيه .إمم، اتفضّل.
إمم. أ أنا عايز أقول لِك حاجة، عايز أقول لك حاجة يعني، آآ، آآ ال ال اللي تتربّى في بيت فيه أم ب ب بتحاول تكون نظيفة نضافة غير عادية بحيث إن هي تلبّسكم إشاربات وأنتم بتعملوا أكلة المحشي، ده أكيد هيطلع من تحت إيديها بنّوتة زيِّك كده، هتكون شاطرة جدًا، جدًا في بيت جوزها وهتبقى هتعمل الأكلات ال العظيمة الرهيبة دي، ولا هتلجأ لحماتها ولا هتلجأ لمامتها، يعني أ خلّينا في الجَد، يعني هو الجَد كده فعلًا إمم.
إمم. إمم. تسلم. تسلم والله. أنا عارفه والله، الحمد لله ممكن أكون هاعمل إن شاء الله وكده، بس هي الفكرة إن أنا باتدلّع بقى على ماما، يعني أنا بابقى عارفه، بس هو من باب اللي أنا أسمع لي كلمتين حلوين، أحِس إن أنا لسّه لسّه على الحِجر زي ما بيقولوا، لسّه الصغيّرة بتاعتها.
<laughs> هو هتفضلي على الحِجر على طول، هي أ ال على فكرة الابن مهما كَبر أو البنت مهما كَبرت بتبقى في عين الأم لسّه ل طفلة حبيبة أُمّها، زي الأغاني ما بتقول.
أيوه. إمم. ما أنا باحبّها تدلّعني بقى، فأنا بابقى قاصده اتدلّع عليها.
ن <laughs> ال لأ، حق حق حقيقي يعني الأكلات اللي أنتِ ذكرتيها أكلات جميلة خالص، وأ وبالفعل هي مرتبطة بالم بالمصريين والملوخية، البامية، المحشي، وكل أكلة أنتِ ذكرتيها، يعني ذكرتِ فيها موقِف جميل وطريف وحتّة تجمّعكم على صُنعها وكده والسمنة البلدي والكلام ده كُلّه. كلام جميل أوي يعني وكلام يفتح النِفْس وكلام رائع ومفيد خالص، وأنا سعيد أوي بالكلام معاكِ وأتمنى إنه يتكرّر تاني. أ
أيوه والله. أيوه، ما شاء الله. أيوه. إمم. أيوه. <chuckles> تسلَم. أنا كمان والله، أنا كمان. شكرًا لكلامك والله، شكرًا. شكرًا.
أشكرِك شكرًا جزيلًا.